À, với cả mình khuyến khít bạn nhá, phải tập trung vào bản thân bạn nhiều hơn. Đó, cũng như là chắc là cũng một phần là bạn cũng hay dùng mạng xã hội chẳng hạn, đó, ừ, cho nên là khi mà bạn lên mạng xã hội ấy, thấy những cái gì nó tốt, đó, những cái người ta khoe ở trên mạng xã hội thì bạn cũng dễ bị áp lực bởi những cái đó. Tại vì ở trên mạng mà, ừ, mấy cái đấy người người ta chỉ hào nhoáng bên ngoài thôi bạn ạ. Đôi khi là những cái đó á, nợ đấy. <laughs> Ừ, đúng rồi, cho nên là ừm, chỉ có bản thân mới hiểu được, ừm, được bản thân thôi. Đấy, thì tập trung, ờ, vào những cái công việc hiện tại của mình này, đó, khi mà bạn tập trung vào bản thân ấy, đôi khi là, ừ, thời gian tới bạn được thăng chức thì sao? Đó, đúng không? Ừm. <laughs>
Ừm. Ừm. À, mình hiểu nè. Ừm, đúng nha. Ừm, đúng rồi nè, chính xác luôn đó. Ừm. Ừm, chuẩn luôn đó nha, rất là hợp lý luôn đó nha, bởi vì cơ bản là mình cứ thích lướt mạng xã hội hoài à, mà nhiều khi cứ lướt như vậy á thì mình không có quản lý được cái cảm xúc của mình, mình không có có hiểu được cái giá trị của người ta là như thế nào, đúng hông? Nhiều khi là người ta cứ khoe xe, khoe nhà á nhưng mà đôi khi là cái xe, cái nhà đó là người ta vay nợ ngân hàng thì sao, đúng hông? Chứ đâu có h đâu có hẳn là người ta đã, a, có xe, có nhà thì người ta đã hạnh phúc đâu, à, nhiều khi mình không có xe có nhà nhưng mà tự nhiên mình không có nợ như người ta, mình lại cảm thấy mình hạnh phúc hơn đấy, đúng hông? <laughs> Cái này chuẩn nè, mình thấy nhẹ nhàng gì đâu luôn á nha, không có nợ tự nhiên nó khỏe gì đâu luôn á, <laughs> rất là hay nha. Không biết là còn cách nào nữa để mình có thể, ờ, hăng hái hơn và mình đỡ mình so sánh, a, với người khác hơn nữa hông?
Đúng rồi. Đúng rồi! <laughs> Ê, chuẩn nha. Ừ. Ừm. Ờ. Đấy, ừm. Tịnh